Aham.
O que eu acho super legal, porque é uma forma de, mesmo longe, a gente estar presente, sabe. Aí eles mostram a ceia deles, mostram lá o que eles estão comendo, o que eles estão preparando. Eu acho isso super legal.
Aham. Aham. E me diz uma coisa, você sentiu, assim, estando fora do do Brasil, né, você sentiu alguma diferença por exemplo, na ceia, assim, o que você comia e deixou de comer, por estar em um país diferente, ou não, ou ou você vocês tem tentam sempre manter, assim, mesma tradição a nível de comida, comer a mesma coisa?
Uhum. Uhum. Então, a gente tenta manter, né, digamos, no Brasil a gente tinha, por exemplo, o costume com a família da minha mãe. Tinha o peru, tinha o chester, tinha o bacalhau, tinha assim várias opções, tinha o arroz com uva-passa que eu detesto, tinha, assim, <chuckles> várias coisas. <laughs>
Uhum. Aham. <laughs> Aham. <laughs> Então esse esse o arroz com uva-passas você dispensa, né, esse daí pode
E aí, agora Ai, eu dispenso, juro. Mas aí eles faziam o arroz normal e o arroz com uva-passa, então o arroz com uva-passa, deixava para o pessoal, e eu ficava, realmente, só com arroz normal. <chuckles>
Aham. Aham. Aham. Eh, mas que mais, ti tipo, mudou alguma coisa, você continua fazendo isso ou, tipo
Então, como agora tem sido só eu e meus pais, eh, a gente reduziu, né, a quantidade de comida consideravelmente, mas uma coisa que não pode faltar, mesmo a gente estando fora, é o peru. <chuckles>
Uhum. Claro. Ah, o peru de Natal, muito bem.
O peru a gente sempre faz.
Aham. E tu, o que que vo uhum.
O acompanhamento, às vezes, muda um pouquinho, a minha mãe, às vezes, faz uma salada de maionese, que é deliciosa, com arroz normal, sem uva-passas. <chuckles>
Aham. Sem uva-passa Isso é importante. E me diz uma coisa qual qual é o a comida que você mais gosta, do Natal?
Exato. Muito importante. Ai, o peru.